E questo è un peccato perché, ehm, è una società, come hai detto te, in continua evoluzione, anche molto veloce, l'evoluzione che sta attuando questa società. Ma in particolare i tuoi figli, che hanno questo papà e sono così fortunati ad avere insomma anche un papà che cucina e comunque passa tanto tempo con loro, la vedono la differenza tra la loro vita familiare e quella degli altri bambini, compagni, amici?
Ehm, sì. Sì. <chuckles> Guarda, ehm, sì e no, nel senso sono ancora molto piccoli, per cui, ehm, è difficile adottare questo filtro sociale che secondo me si instaura un po' più avanti. Vedo il mio figlio maggiore che è intorno ai 5 anni, che inizia però a capire che tra lui ed altri bimbi, ci sono delle differenze familiari, ehm, che p che portano, ehm, anche de delle degli esiti magari, ehm, cioè lui riscontra magari nei nei suoi compagni delle problematiche e riesce in qualche modo a collegarle magari alla presenza, all'assenza del papà, ehm, la tut tutte queste dinamiche che comunque, quando iniziano ad avere tra i 5 e i 6 anni, ehm, appunto, ehm, iniziano a notare, quello sì.
Mh-mh. Ah-ah. Certo, certo. Certo, assolutamente. Ehm, diciamo che iniziano avere gli strumenti cognitivi per fare u un po' di anche di confronto, magari anche forse inconsapevole però insomma ecco, guar
Esattamente. Sì. A loro modo, a com comunque in maniera molto
Certo naturalmente con i loro strumenti, con la loro cioè adeguati all'età, ecco. Guarda, io ti ringrazio perché è stato molto interessante, ehm, felice insomma di aver ascoltato una bellissima storia familiare, di equilibrio, partecipazione e cooperazione, cosa che dovrebbe essere insomma auspicabile in tutte le famiglie. Ehm, e ti ringrazio e ti saluto.
Sì. Esatto, esatt <chuckles>